อา สำหรับครอบครัวเรานะคะ ต้องเล่าก่อนว่าพื้นเพก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับ อ่า เขาเรียกว่ารับราชการน่ะค่ะ แล้วก็เป็นครู เพราะ ฉะนั้น เขาก็จะมีแบบเหมือนหัวโขนอะเนาะ ในการที่แบบว่า แบบ ช่วงแบบว่า ช่วงสอนอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นการรักษาหน้าในสังคมเนี่ย ตอนเด็ก ๆ อะจำได้เลยว่าคุณแม่บอกว่า "อย่าแบบว่า อย่าติดยาเสพติดนะ" คำแรกเขาขอเลย อา ค่ะ แล้วก็
อืม อ๋อ เป็นครูด้วย อืม อืม ใช่ ๆ ๆ อ้อ อืม ครับผม อ๋อ มี มีการเตือนแบบนี้ด้วยนะครับ อยาก อยากว่า อยากให้เป็นแบบว่าตัวอย่างที่ดีด้วย เพราะว่าเขาเป็นครูด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็บอกว่ารับราชการ พอ พอแบบว่า ถ้าคุณ สมมุติคุณทำอะไรไม่ดี อา มันก็อาจจะเสียหาย
ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ มันกระทบ อา
ใช่ ๆ ๆ เสียชื่อเสียง โอเคเลยครับ แล้วยังไงต่อนะครับ? อืม
ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องพฤติกรรมนะคะ ก็อย่าง อา ขอให้เรียน อะไรก็ช่าง ขอให้เรียน อันเนี้ยที่เขาขอ ใช่ค่ะ แล้วก็ ใช่
อืม โอ้ เรียนเอาเกรดดี ๆ ไหมครับ หรือว่าแค่แบบเรียนเฉย ๆ แบบ
ก็ต้องเกรดดีสิคะ พ่อแม่เป็น ครูอะ เนาะ <chuckles> แบกความคาดหวัง อะไร ใช่
<laughs> เพราะฉะนั้น อ๋อ เขาอยากได้เกรด 4 อะสิทุกวิชา อืม
ใช่ ก็ไม่ขนาดว่าต้องเกรด 4 หรอกค่ะ แต่ว่า เป็นแบบว่าเหมือนมีความคาดหวังเล็ก ๆ ว่าลูกอะจะต้องเกรดดีเกรดสูง อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาก็ทุ้มทุนสร้างอะ ในการที่แบบให้เรียนพิเศษ สอนเองด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
อืม ครับผม